おお、素晴らしいですね。お、それで、どう、早速申し込んでみました？
を申し込んで、あの、今日、あの、す第いちめんせつ突破で、明後日、第2面接で、これで合否が出るっていう。
はい。 はい。 おお、おめでとうございます。それはすごいですね。はい。でも、もう、ん、一歩としてね、進んだってことですよね。
いや、ままん まだわかんないんすよ、まだ分かんないんですけど。 いや、一歩として、これも便所掃除と一緒で、これも どうやら、本物だと。
<chuckles> ありがとう効果。開運ありがとう効果。確かにそういう実体験を聞くと、ちょっと私も信じたくなるような気持ちになりますね。はい。
ありがとう効果。 ね、こんなの、「何言ってんだ」って感じで流されたらそれまでなんですけど、僕みたいなアホな人間は、をやってをやってみようかなってなるんですけど。
はい。 はい。
これ、結構本物っぽいんですよね。
確かに、そういうふうに思われる人も絶対多いですね。はい。
うん。 はい。 で、今後としてはですね、さらに。さらにですよ、あの、あってですね、あの
はい。 はい。 そう、それが聞きたかったです。その <chuckles> その、秘伝の書には何が次書かれているんだろうっていうのがちょっと気になってしょうがないです。
うう、<chuckles> ちょっと もう、結構、あのはい、すいませあの、結構引っ張りました。あの
<chuckles>